O ne demek, kıyafet krizi? Yani, böyle, ne giyeceğini bilememek mi, birden fazla elinin altında sı eee, seçenek olması mı ya da, böyle, 2-3 gardırop kıyafet varken, "Ah, giyecek hiçbir şeyim yok!" demek mi? <laughs>
Aynen öyle, aynen öyle. Çünkü dün akşam böyle bir konuşma yaşadık arkadaşımla. "Ya!" dedim. "Ne giyeceğim, Pa cumartesi akşamı?" Yarın akşam dışarı çıkacağız. "Canım." dedi. "Hiç ağlama, bir sürü kıyafetin var." "Bunu" dedi, "Artık bıktım seninle konuşmaktan." Çünkü, böyle, hafta sonları şey oluyor, biz genellikle, böyle, 23.30-00.00 gibi gece dışarı çıkıyoruz ve bana diyor ki
Hı hı. <chuckles> "Neyim var?" deseydin, şöyle açıp her şeyini gösterip, "Neyim var, bunların hangisini giyebilirim?" deseydin. <chuckles>
<chuckles> Çok var ama ya, çok var! Haksızlık etmeyeyim, çok var gerçekten. Eee, benim için giyinmek her zaman bir problemdi aslına bakarsan. Ne giyeceğimi bilemezdim, bir dönem, böyle, kilolu oldum falan. O yüzden, eee, giyinmekle alakalı, hani, böyle, hep hep istediğimi giyemediğim bir dönem de oldu. Böyle, ailem tarafından biraz, ııı, yadırgandığım dönem de oldu kıyafetlerimle alakalı. <chuckles>
<chuckles> O niye? Hı hı. He he. <chuckles> O zaman şey, anneni de, aaa, anneni de Annen tarafından yadırgandığın bir dönem varsa orada da etki bırakmışsın yani gerçekten. Sen sözünün eri birisin, kıyafetinle etrafı etkilemişsin diye anlıyorum.
A eee Çok tatlısın, çok teşekkür ederim. Babamla aramda geçen bir şeydi bu. Bir atölyesi vardı babamın. Eee, sabah, hani, gideceğim açacağım, de işçiler de gelecek, diye bana söyledi. Ben de sabah 07.00'de kalktım, gayet güzel bir eşofman altı giydim, üstüme, böyle, 1 tane tişört giydim, mis gibi çıktım, gittim. Değil, değil! A, göbek nereye açık? Sopa, göbek açıksa sopa. Ne göbeği açık? <chuckles> Hayır, öyle bir şey yok ama eskiden göbeği açık giymek ayıptı da! Eee. Evet, yani bahsettiğim şey bir 20 yıl öncesi falan. O zamanlar göbeği açık giymezdin o kadar çok. Çocuklar giyerdi. Moda olması son bir 5-6 yıldır maksimum.
Nedir? Hı hı. <chuckles> Mis! Göbek açık mı? Normal düz bir tişört. <laughs> "Sırtımda soba demiri kırıyorlardı." falan. Öyle miydi? Ha! Anladım. Belki bir de, böyle, eee, celebrity'nin giydiği dönemlerdi.
I hı! Olabilir, olabilir, olabilir! Emm, ben öyle gittim işe, işte oturuyorum saat 11.00 gibi falan. Babam geldi. Böyle, geldi, baktı yüzüme. "Hemen." dedi. "Eve gidiyorsun, bu kıyafetle buraya mı gelirin gelinir?" dedi. Dedim, yani
Hı hı. Hı hı. Ne var ki üstünde? Pijama, tişört.